F ich keine engen Freundschaften mehr habe, jetzt im im Alter. So alt bin ich noch nicht, aber ne, es ist einfach so, da haben sich viele Interessen unterschieden. Ähm, ich habe viel Berufe gewechselt auch, dadurch hat sich das nie gehalten oft.
Mhm, mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm.
Das kommt mal vor, aber ist wirklich, wirklich sehr, sehr selten, vielleicht einmal im Jahr, dass ich irgendwas mache, weil es fehlt aber auch einfach die Zeit. Also ich w f arbeite sehr viel zurzeit und
Ja. Mhm, mhm. Ja, du machst dich selbstständig, sagst du, oder du bist? Ja.
Genau das genau, zusä also, ich bin noch Vollzeit angestellt, ich mache mich selbstständig und dann möchte ich auch noch die Partnerschaft unter einen Hut bekommen. U und wenn ich dann mal Wochenende frei habe, dann ist es schon natürlich schön, auch was da mit der Partnerin zu machen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich würde was anderes machen, ja, w weiß ich nicht. Ne, ist schon okay so. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja. Ja. Mhm. Also, ich finde das schön. Ich finde das schön, grade so als Frau so 'n Partner zu haben, der mich also, absolut, äh, wichtig empf als wichtig empfindet, dass ich wichtig bin für sein Wochenende, dass es erfüllt wird. Das ist doch was Wunderschönes, ne?
Ja. Ja. Hm, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Das ist sch
Ja, also
Gut zu hören, dass man das so sehen kann. Ansonsten, was mir noch wichtig ist an 'ne, äh, erfüllten Wochenende, das sind so ganz blöde Sachen, so ganz kleine Sachen, so schön zu frühstücken zum Beispiel. Was heißt schön, aber ja, genau, Samstag einfach. Ich bin jemand, der zu Hause in der Woche morgens gar nicht frühstückt. Also, ich ich esse dann irgendwann morgens auf der Arbeit mein Brötchen. Und deswegen ist es einfach ganz schön, am Wochenende um 09:00 gemeinsam am Tisch zu sitzen, ganz gemütlich zu frühstücken und viel Auswahl zu haben. Ne, das ist das ist toll.
Mhm. Ja? Nö. Erzähl. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Also, das klingt jetzt für mich persönlich auch perfekt, muss ich ehrlich sagen, ja. Dieses Gemeinsame, weil man das eben unter der Woche dann doch nicht so hat, ne, mit dem Wochenstress und so. Und ja, gerade morgens überliegt man dann doch vielleicht lieber länger, n ne im Bett als 'ne 172 Stunde zu frühstücken, oder? <giggles> Ja.
Ja. Genau. Auf jeden Fall, ja. Und da wir auch 'n bisschen unterschiedliche Zeiten haben, ähm, kommt das sowieso nicht infrage, dass wir gleichzeitig frühstücken. Und ich muss dazu sagen, so um 06:00 oder so habe ich noch keinen Hunger, also.
Ah, ja, mhm. Mhm, mhm. Ja, dann passt das.
Ne, das das wär nix für mich. <chuckles>
Passt das doch super. Also, das freut mich dann auch für dich, ne, dass ihr beide da so gemeinsam auf der gleichen, äh, Schwelle reitet. Also, das finde ich toll, ne?
Ja. Das kann man schon so sagen. Genau, also, uns sind schon sehr viele Sachen gemeinsam auch wichtig, und das ist ja auch gut so. Ähm, aber ja, so sieht eigentlich 'n erfülltes Wochenende für mich aus. Wenn ich jetzt das perfekte Wochenende beschreiben würde, wär's vielleicht Freitag nach der Arbeit aufm Sofa.
Aha. Mhm.
Samstag, ähm, was gemeinsam m machen.

Dann hast du dich ja selbst, äh, sage ich mal, super motiviert, am deinem Wochenende und am Sonntag Steuern zu machen, ne? Aber ja, macht total Sinn, dass, wenn du's dann gemacht hast, bist du natürlich stolz auf dich, ne? Und es ist weg: „Ah, ich muss es nicht mehr machen“, ja. <chuckles>
Ja, genau und ge das ja, darum geht es, ne? Ich habe es hinter mir endlich gelassen und das w ja verfolgt einen ja quasi schon immer hier und deswegen ist das schon ganz schön und das lässt dann auch immer sich das Wochenende sehr erfüllt anfühlen, obwohl es nicht so was mit Freizeit zu tun hat, genau.
Mhm. Ja. Ähm, Frage, du hast ja vorhin erzählt, das ist schön, wenn d du so was im Voraus planst, ne? Weil dann hast du was, worauf du dich freuen kannst. Kommt's denn dann auch mal vor, dass du ganz oder du oder ihr, ne? Es bist ja nicht alleine, dass ihr dann ganz spontan irgendwie entscheidet: „Hey, lass uns doch doch mal dies oder das machen?“
Mhm. Mhm. Ich würde gerne spontaner sein, aber irgendwie kriege ich's nicht hin. <snorts> Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm. Wir machen das na, eher selten, zu selten leider. Also, es kann mal vorkommen, ist aber die absolute Ausnahme, äh, weil wir dann ewig weiß ich nicht, spontan, ja: „Was machen wir? Ich habe keine Lust, zu Hause zu sitzen, wir gehen jetzt Wellness machen oder so.“ Aber wie gesagt, das ist sehr selten. Meist haben wir das schon vorher geplant. Hm, aber auch, weil das ja oft damit verbunden ist, dass man was reservieren muss, ne? Und dann ja, genau. Und dann ist es schwierig.
Ja? Ah okay. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Habe ich mir auch gerade gedacht, genau. Ja, gerade mit dem Paddle Tennis, oder? Ja, ja, ja. Oh, stimmt, ja. Stimmt, ja, Tisch reservieren, ja.
Oh ja, genau, zum Beispiel. Oder Essen gehen ist ja auch nicht so einfach, ne? Hm, gerade wochenends, Stoßzeiten. Ja.
Ja. Na gut, aber d macht dir ja nichts aus, sage ich mal, wenn du das im Voraus planst, weil, ja, freust dich ja drauf, ne?
Genau, und man hat was richtig, genau. Man hat was, worauf man sich freuen kann, ist doch auch schön. Ansonsten ja, bitte?
Ähm, gibt's denn auch mal 'ne Situation, wo jetzt so sage ich mal, einer von euch was vorschlägt, ne, du und deine Partnerin und der andere sagt: „Ne, geht gar nicht, <chuckles> mag ich nicht?“
Ja. Oh, ja, das gab's schon mal. Ich irgendwie, ne, es liegt mir nicht auf der Zunge, sondern ich habe da was, aber es will mir nicht richtig einfallen. Ähm, das war 'ne ja, dass meine Partnerin was vorgeschlagen hat und ich dann aber so gesagt habe ja, ne, das war's nicht, aber ich habe dann wirklich gar keine Lust darauf gehabt und habe gedacht: „Ne, also lass uns bitte was anderes machen. Äh. Das wird nicht Spaß machen.“ <snorts> <chuckles>
Mhm. Lass dir Zeit. Yoga? <laughs> Okay. Aha. <laughs> Weil ich ich kenne also Paare, da wird zum Beispiel am Wochenende sagt dann mal die die Frau, ähm: „Wir gehen jetzt und schauen uns diesen und jenen Film an.“ Und obwohl der Mann da überhaupt keine Lust dazu hat, geht er trotzdem mit. Würdest du das auch machen?
Ja. Mhm.

Ähm, ja, tatsächlich gehen wir z relativ oft, wenn wir uns was entscheiden zu machen, essen, äh, weil das einfach genau, weil das einfach komplikationsfrei ist, ne, man weiß, was man gerne isst, ähm
Ist ja immer schön. <chuckles> Mhm. Mhm.
muss man nicht können <chuckles> essen, sondern, ne, ich v se äh, vergleiche das jetzt mit 'ner Sportart oder so, ähm, genau, man
<giggles> Nö, ist aber auch aus dem Haus gehen, oder? Mal was anderes sehen, andere Leute sehen, ne?
Ja, genau. Genau, man sitzt sich gegenüber, m man schaut sich in die Augen und redet einfach noch mal ganz anders vielleicht da kommen auch andere Themen oft zum Sprechen.
Ja. Ja, ja, das ist gut, dass du das grade ansprichst, genau, und mal abgesehen davon, dass es ja, es kann ja romantisch sein oder manchmal ist es lustig, ne, und wie du schon sagst, die Themen ja, ich denke auch, dass man da auch mal über was anderes redet und vor allen Dingen vielleicht nicht unbedingt über den Job, oder?
Genau. Genau, richtig. Ja, genau, mhm, wobei ich schon ab und zu mal das ist aber da, äh Ja, das ist deswegen bedingt, weil ich mich, ähm, selbstständig mache, dass ich da oft drüber rede, das ist ja klar, ne, weil mich das viel beschäftigt, ähm, aber ansonsten, was wir sonst noch gerne machen, essen gehen, ansonsten probieren wir, wie gesagt, mal was Neues aus wir haben zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob dir da was sagt, Paddle-Tennis mal ausprobiert, ähm
Ah, mhm. Mhm. Paddle-Tennis, ja, das ist doch dieses da hat man also so wie 'n wie 'n Tischtennisschläger oder? Mit so 'n Ball dran an 'ner Schnur, kann das sein? Ne? Oh, okay, dann erzähl mal. <chuckles> Aha.
Ja, ähnlich, genau, ja. Ne, tatsächlich nicht, ähm, das ist quasi Tennis, genau, das ist q quasi Tennis, nur in 'ner Halle, also das ist deutlich anfängerfreundlicher.
Ja. Ah, ist das an 'ne Wand oder?
Ne, das ist es eben nicht, das verglei genau, das verwechseln auch viele. Das ist ja Squash. Das ist aber sehr ähnlich, nur halt ohne Wand, also, man spielt wie beim Tennis gegeneinander, nur kleineres Feld, ähm, die Schläger sind auch dicker, anfängerfreundlicher, leichter zu bespielen und und man ist eingezäunt, das heißt, äh, wenn du den Ball daneben schlägst, er ist trotzdem bei dir und deswegen ist es anfängerfreundlich es ist gut, weil es wetterunabhängig ist, ne, das ist immer üb bedacht, und es ist schon ganz gut.
Aha. Mhm, genau. Ja. Mhm. Ja. Aha. Aha. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ich glaube, ich habe das auch mal auf Bildern gesehen, dieses Paddle-Tennis, ja, ne, wie du schon sagst, ist ja grade im Winter wichtig, dass man dann irgend 'nen Hobby hat, das jetzt nicht so abhängig ist vom Rausgehen, ne?
Genau. Genau, richtig, und das ist grad so 'n bisschen hier im Kommen, da macht eine Halle gefühlt nach der anderen auf in der Nähe und das das bietet sich dann an, aber ansonsten, ja, probieren wir auch gerne neue Sachen aus. Was ich aber auch allerdings immer wieder mache und dann auch um noch mal zu deiner Ursprungsfrage zurückzukehren, so 'n Wochenende erfüllt macht, ist, wenn ich vielleicht was auch
Ja. Aha. Mhm, mhm. Mhm. Ja.
arbeitsmäßig geschafft habe. Also sonntags mache ich ganz oft Steuern, ähm, na ja, und dann habe ich das schon irgendwie wochenlang im Kopf: „Oh ne, den Sonntag muss ich wieder Steuern machen” und wenn ich es dann aber geschafft habe, dann ist es ja, dann fühle ich, dass das Wochenende erfüllt ist.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm.